देखिए, आजकल जो है अ, ब फ़िल्मों का जो चलन है, वो बिल्कुल एक अलग ही स्तर पर पहुँच चुका है आजकल। अ, पहले कहीं न कहीं देखिए ऐसा होता था कि 2-3 इंडस्ट्री ही होती थीं जिनको कि लोग देखना पसंद करते थे, जिसमें एक बॉलीवुड आ जाता है फिर साउथ इंडस्ट्री आ जाती है अ, हॉलीवुड देखा जाता था। लेकिन आज का जो समय है आजकल देखिए, जो अ अ, रीजनल जो इंडस्ट्री है फ़िल्म की जिसको कि अ, लोकल भाषा वाली जो फ़िल्में हैं, आजकल इनका भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचलन हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इसके पीछे क्या कारण लगते हैं कि ये जो लोकल भाषा वाली जो फ़िल्में हैं, ये आखिरकार क्यों इतनी लोकप्रिय होती जा रही हैं?
हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। जी। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। मैं आपको अगर सच्चाई बताऊँ तो पहले क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा जने काल्पनिक किस्म की कहानियाँ बनाते थे। जैसे एक लड़का, एक लड़की और बहुत ज़्यादा जो पिक्चरें होती थीं ना, वो प्रेडिक्टेबल पिक्चरें होती थीं, कि अब तो हीरो ही जीतेगा, अब तो ये चीज़ ना मेरे को ऐसा लगता है कि दर्शक देख-देख के थक चुके थे। <laughs> इसीलिए आजकल लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों में ना जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसका सही आपको उत्तर दूँ तो इसका उत्तर ये होगा, कि लोगों में जिज्ञासा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि अभी कांतारा आई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी-सी जगह की असली कहानी आज इंटरनेशनल तक जा सकती है क्योंकि लोगों को ऐसी कहानियों से कहते हैं ना कि भगवन तो पास ही हैं, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल के जन लोगों में ना इतना डर भी बैठ चुका है चीज़ों को लेके कि वो सच में खोज पे निकले हुए हैं। अब चाहे वो यूट्यूब पे मिल जाए उनको, चाहे वो आप किसी मूवी में मिल जाए। अगर आप ये भी देखेंगे तो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बहुत चलते हैं आजकल मार्केट में। लोग उनको बहुत सुनना पसंद करते हैं, अपने जो पुराने हैं उसको बहुत जानना पसंद करते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। जी।
हाँ। ये बात तो है। <chuckles> बिल्कुल। थक चुके हैं, बिल्कुल। हुँ। हुँ, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल सही बात। हुँ। सही बात है। हुँ। हुँ। ज़्यादा चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। हुँ।